À, đối với mình á thì mình cũng là tùy nha. Nói chung á là nó sẽ tùy vào cái thời điểm. Kiểu như là, nếu mà mình rảnh, mình có nhiều thời gian á thì là khi mà phim ra hết nha thì mình sẽ ráng mà mình xem hết cả bộ luôn. Bởi vì có những cái bộ phim nó quá cuốn. Đúng rồi, mình sẽ xem hết luôn mà không ngừng nghỉ luôn ấy. Thậm chí nha ừm, thậm chí là có những đêm á mà khi mà bộ phim đó, kiểu như, trên cái ứng dụng Netflix á, nó mà cái phim đó mà nó, kiểu, dài 8 tập đi thì mình sẽ coi tới sáng luôn đó.
Ừm. À, thế à? <chuckles> Ừm. À, tức là nó sẽ ừm. Nó ra ờ. <chuckles> Thế là ra kiểu, nó có bao nhiêu tập là mình sẽ xem hết luôn, đúng không? Ờ, nhưng mà bạn ừm, bạn cũng có nói là, kiểu, nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là mình có thời gian rảnh hay không, đúng không? Thí thì liệu là nó có có còn phụ thuộc vào thêm những cái yếu tố nào khác không nhỉ? Kiểu như, ví dụ như là nội dung của cái bộ phim đấy, hay là cái cách mà cái bộ phim đấy nó được phát hành chẳng hạn?
<chuckles> Đúng rồi, đúng rồi.